うーん、今、ちょっと私悩んでることがありまして、アドバイスをいただければと思うんですけれども。
あ、はい、ぜひ。
あのですね、あの、ちょっと、あの、具体的に言うとあれなんで、ユーチューバーの例えで言いますけれども、あのユーチューバーって10年前は無かった職業じゃないですか。
はい。 うん、そうですね。はい。
ね、でも、今、小学生の憧れの職業になるぐらいもう、認知されてますよね。はい、そんな感じで、まあ、ちょっと新しい職業を、あの、開始しようと思って、えっとはい、色々、まあ、動いてる最中なんですけれども、その、まあ、あの、一歩として、えっと、ま、あある感じのアドバイザーだと思っていただければいいです。アドバイザーってなんか色々聞きますよね、ファイナンシャルアドバイザーとか、あのマーケテマーケティングアドバイザーとか、そんな感じの
はい。 ああ、そうなんですね。 はい。 はい。 はいはいはいはい。 あの、誰かにその誰かの相談を乗ってアドバイスをする人っていうことですかね。はい、オッケー。はいはい。
そうです、そうです。はい。 で、アドバイザーとして、あの、企業にアドバイスしてお金をもらうっていう、あの、ことをしたいので、ええと、その売り込みとして、まあ、色々提案書を自分で作成してですね
はいはい。 ほい。
で、あの、ま、めぼしい企業、まあ、多分アドバイスがいるだろうなっていうのと、ま、アドバイ私がアドバイスすればもっと良くなるだろうなって思われるような、まあ企業さんとか、そういうところにあの送ったわけですよ。
はい。 ああ、素晴らしい行動力です。はい。
ありがとうございます。そしたらですね、どっからかもう何もこう連絡が来ないんですよね。うん。あの、おいお祈りメールってあるじゃないですか、よく就活の時にこう、あなたの何とかをみたいな、それさえも来ないんですよ。
ああ、なるほど、はい。 はいはい。 はい、ああ、もう本当に無視っていう感じで、なるほど、はい。
そうそう、完無視みたいな。だから多分これは迷惑メールと同じ感じで扱われている可能性がとても高いので。
ああ、そうですね。なんかそこのやっぱり返ってこない時のやるせなさっていうのはすごいわかります。はい。
うーん。 そうですね。で、これがですね、なんか1件だけでも返ってきてくれれば、例えば、まあ、あなたのアドバイスは必要ないですよっていうか、何考えてんですかとか、そういうね、あの冷たい態度でもいいんですけれども、何か書いてくれれば、こうそれをもとにこうなんか改善ができるじゃないですか、ChatGPT と相談するとか、なんかして、はい。どうしてこれが返ってきたのかとか、そういう相談ができるんですけど、なんかあの具体的に5件送って、5件ともなんか無しのつぶてになると、これはもしかして、こういう職業って私が思ってるほどこういらないんじゃない？みたいな。うーん。
はいよ。 ああ、なるほど。はいはい。 ああ、なるほど。その自分の需要っていうところがちょっと不安になるというか、自分の考えが間違ってたんじゃないかっていう風に考えているということですね。すごいお気持ち分かります。あの、そうですね、それはえっと今5件送られたっていうことですか？はい。
そうです、そうです。 はい。 そうですね。 もう。 そうですね、あの勢いによって、まあ、そのぐらいの、あの、私が見てて、あ、ここはこういう風にアドバイスした方がもっと伸びるよねみたいなことがあったので、あの、そういうあなたのところにこういうサービスを入れればもっと良くなります、みたいな感じの提案書を作って、あの自分としては渾身の提案書ですよね。送ったつもりなんですけど、なんか全然反応がないってなると、うーん、ななんか、こうね、そちらの、こう、あの、なんですか、ユーチューバーになろうってしてる子供をたしなめるような感じで、そっちじゃない方に行った方がいいよってみたいな、うーん。
なるほど。はい。 はい。 そうですね。はい。 ああ、なるほど。 ああ、はいはい。なんかやっぱりその自分の道に対して不安に思っちゃうということですかね。ああ、なるほど。そのじゃあ一件一件ちゃんと作られたっていうことですかね、動画というか企画書みたいなものは。ああ、なるほど。
そうですね、はい。 そうですね。でも、しあの、最後のあたりは正直なんか、あの、元ある、あの、1回作り作り上げちゃった提案書の、あの、差し替えでやったところは否めない感じなので、そう、はい。そういうところがもしかしたら見抜かれたかなとは思いますけれども。
うん。あ、はい、全然、全然、それは。はい。 ああ、なるほど。じゃそのやっぱり無視されることによって、必要ないんじゃないかっていう、思ってしまうということですよね。なるほど。
うーん。 そうですね、か、アピール方法が間違えてるのかなみたいな。うーん。
ああ、そうなんですね。じゃあその今現在そこの職業自分が始めたい職業に対してもちょっと不安になっちゃってるっていう感じですかね？ああ、なるほど。
そうですね。例えば、ええと、ユーチューバーで言うと、ユーチューバーとして動画を出していくっていう方向じゃなくて、例えばインフルエンサーを目指した方がいいんじゃないかとかね。あのそういう方向転換が必要なんじゃないかみたいな感じですかね。うん。
ああ、なるほど。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
あ、そこの、はい、あの企業ってあの必ず、まあ、問い合わせのあの窓口みたいなのがあるので、あのそこに送りつけたんだけど、そこもそれもなんかまずかったかなと思います。問い合わせって結構企業っていっぱい来ますよね、変なのも。
はいはい。 あ、そうですね、もう多分本当にいろんな方からお問い合わせきてると思います。はい。
うん。 そうですよね、多分私がヤフーメールで受け取る迷惑メールぐらいに感じが来てると思うので、うーん、もしかしたら迷惑メールにされちゃってるかもしれないなっていう気はするんですが、あの、はい、そのフィルターをくぐり抜けるやり方もちょっと分かんないので。
ああ、なるほど。 ああ。 そうなんですね、はい。 ああ、いや、もうほんとにこの自分が作ったものが人に無視されるっていうのはほんとに辛いものだと思います。はい。えっと、そうですね、そしたら、何て言うんだろうな。やっぱり数を増やしてみるっていうのはいかがですか？もう少し。はい。
うーん。 そうですよね。 そうですね、あとあと例えば5件続けるとか10件続けるとかできなくもないんですけど、もし同じ方法でやって、これが全部無視されたら、もう多分立ち直れないと思うんですよね。うーん。
はいはい。 ああ、なるほど。ただ、そうですね、多分そこの、多分立ち直れなくなるっていうか、多分そこで送った経験というのはすごい今後も生きてくると思うので、ま、いいものだと思うんですけど、そのはい。
そうですよね。あの、他の、あの、まあ、ええと、私のことサポートしてくれくれている、あの、友人とかに言わせると、もうなんか提案書を送るだけですごいっていうの、言われてうーん。でも、もう自分で営業を売り込みなんかやる勇気なんかふつ普通は出ないって言われて。
はい。 いや、そうです。ほんとに素晴らしいと思います。はい。 いや、間違いないです。はい。
はい、あ、そうだよね。でも、やらないと、でも、この職業は誰も知らないし、今作ったばかりだから、ね、アピールしないと誰も知らないしみたいな。
あ、お あ、なるほど。じゃ、ほんとにもうご自身でそのご職業を作られたっていうことなんですか？
うん。 そうなんです。あの、やりたい、こう、まあ、あの、趣味、まあ、趣味趣味に基づいて起こしたことなので、もうちょっと詳しく言うと、あの、ハンドメイド作家に近いんですよね。
はい。 ハンドメイド作家。はいはい。
はい、例えばハンドメイドで、例えば、えっと、ま、ぬいぐるみとか、何かこう食品サンプルとか作って、あの、はフリーマーケット、ね、あの、ネットのフリーマーケットとかメルカリとかで売ってる方っているじゃないですか。うん、ああいうかたん方たちって昔もいたんですけど、ただ単にこう、あの、普通はハンドメイドが好きな人、手芸が好きな人とか、手作りが好きな人っていうふうに、見なされてたと思うんですよ。商売とは絶対見なされてなかったと思う。暇でやってるんでしょ、みたいな。うん。でもそれをこう、職業にして、私はこういうコンセプトでこういうのを作ってますみたいなことを売り出すことによって、こう、ハンドメイド作家とか、ええと、クリエイターとかっていうような感じの職業としてみなされるようになって、つまり、こう、まあ、お金がそれで稼げるようになったわけですよね。うん。
はい。 あ、ああ。 はいはい。 はい。 そうですね。はいはい。 ああ、なるほど。 はい。 はいはい。はいはい。えっと、じゃあ今ご自身がやっているものは、えっと、これこまでは趣味の範囲内だったっていうことですかね？これまでの時代は。
そうなんです。なので普通にこう趣味でやってる人はいっぱいいたと思うんですけれども、それをなんかお金にする方法が無くて、こう趣味で楽しんでるだけだったっていうのを、私はどっちかっていうとこう、それをそれをお金になるよっていうふうにこう知らせたいっていうかうーん。
はい。 ああ、なるほど。素晴らしいです。はいはい。えっと、じゃ、そのその趣味だったものが企業さんにとって需要があるものと踏んだっていうことですかね。はいはい。
なので そうですね、あの、私のアドバイスがあればもっと伸びるよっていうようなことを言いたいっていうところなんですけど、まあ、例えば、ええと、ユーチューバーがあの、えあの、エイっていう商品を宣伝して、あの、こういう商品のここをアピールすればもっと伸びますよみたいな感じで企業にアドバイスしますよね。で、それに基づいて、あの企業は広告の出し方を変えたりとかして、もっと例えば売れたとしするじゃないですか。ん、とまあ、そのユーチューバーさんはあの、専属アドバイザーみたいな感じで、うーん。
あ、なるほど。 えっと はいはいはい。 はいはい。 ああ、なるほど。はいはい。えっと、じゃあ、その、広告のアドバイザーとして入れるような感じにユーチューバーさんになるってことですけど、そのじゃあ、ご自身の
そうですよね、はい。
その職業も、えっと、売り上げを上げるようなツールっていうことですかね？はい。
そうですね。そうですね、売り上げを上げたり、集客をあの、上げたりっていうような形であの、アピールあの、りえ企業に利益になることを「あ、できますよ」っていうことを提案書ではアピールしたつもりだったんですけれども、うーん、でも、それでも反応が来ないとなると <sucks teeth> なんか間違ってんのかなっていうような。
はいはい。 ああ。 あ、ほんとですか。へんですね。あ、じゃあ、もう、そのはい。 はい。ま、ただ、多分そこに関してはやっぱり知らないものに対して企業さんもなかなか踏み込むのは難しいものですから、そこは仕方ないと思うんですけど、そんなにやっぱりまだそこで売り上げが上がるっていう実績もそんなにまだ見れてないんですかね、社会全体で。はい。
そうですよね。うーん。 そうですね、はい。ああ、だから1回実績上げてからアピールするっていうのがやっぱり正攻かな、正攻法かな。
まあ、そうですね、自分のビジネスというところでもそうですけど、お友達のビジネスでちょっと使っていただくとかはい、そういったところで視点を見るのも面白いかなと思いますが、いかがですか？
あ、なるほどね、はい。 あ、いいですね。そうですね、友達で、あの、ネットショップとかやってる人もいるので、そういうところで私をアドバイザーで、まあ仮に0円で雇ってもらって、あの、こういうことやったら実績しましじじましたみたいなことを、そのお友達のアカウントでアピールしてもらって、それを実績にしてアピール、もっかいするっていうのはいいかもしれないですね。
はい。 はいはい。 はい。 あ、そうですね。そのほんとにおっしゃる通りです。そういった道もいいと思います。今は無料でご提案されてます？
うーん。 そうですね、最初は無料でっていう風にやって、で、実績が出たらそのペイを、まあ、あの、インセンティブじゃないですけど、貰うみたいな形にしたんですけれども、ああ、もしかして無料も怪しまれてんのかな、もしかして。
はいはい。 ああ、なるほど。じゃあ、その ああ、そうですね。多分無料っていうところはそんなに間違いじゃないと思うんですけど。あれだったら、その、もうインセンティブすらいらないぐらいな感じで、もう、はい。
はい。 そうですね、ゼロイチをしたいので、あの、最初は全然いらないですけど。その、例えば企業さんの名前を使わせてもらいたいですよね、実績取ったら、もしかしたら。うーん。
はい。 あ、そうですね。そこを使わせてもらうっていうところと、やっぱり自分の気持ちを素直にアピールするっていうのはいいかもしれないですね。はい、その今ほんとに実績が必要で、今後この職業はほんとに伸びると思っているので、自分としてはほんとに欲しいので良ければみたいな。自分が気持ちがダイレクトに伝わるような、その宣伝をやると、やっぱり個人としてやる分にはすごいいい戦略かなと思うので、そういうのはいかがですかね？
ああ、なるほど。 うんうん。 ああ。 あ、そうですね。私はなんか向こうのメリットだけを並べれば、ま、つ食いついてくるだろうみたいな安易な思いがあったんですけど。そうですね、私の情熱を伝えるっていうのも、一案かもしれないですね。いいかもしんない。うーん。
はい。 はいはい。 そうですね。やっぱりその、人と人との関わりですから。自分を好きになってもらうっていうのはやっぱり何かを買ってもらう上ですごい大切なことになると思うので。はい、そういったところを見てみるのもいいかもしれないです。
そうですよね。 あ、そうかも。じゃちょっと。 私のファンになってくださいみたいな、こう押し付けじゃないですけど、熱い思いを伝えるのがいいかもしれないです。あ、ちょっとやる気出ました。ありがとうございます。
はいはい。そんな感じで。はい。